Então, como foi o momento em que você se orgulhou da sua trajetória?
Hã, foi 2 grandes momentos. Um foi eu migrei para o Canadá, eu tinha 19 anos, eu fui sozinho, sem falar inglês.
Nossa. Nossa! Mas me conta como foi isso? Como foi que veio na sua cabeça assim, ah, vou pro Canadá?
Sim. Sozinho. Ah, eu queria uma mudança de vida, né. Brasil tudo é difícil e tal, eu falei: "Eu não quero ser igual a minha família, igual meus amigos, eu não quero ficar nessa mesmice, eu quero fazer algo diferente." Então, eu larguei tudo e fui para o Canadá.
Gente, olha só do nada assim, você ge que coisa.
E Sem falar inglês, sem nada. Eu cheguei na imigração, eles falavam comigo, eu não entendia nada, <laughs> aí eles falavam
<chuckles> E mesmo assim deixaram você entrar, não teve problema?
Eles falaram para mim: "você veio aqui para quê?" Aí, eu falei: "Não entendi. Você veio aqui para que?" Aí eu falei: "Ah, estudar inglês, estudar inglês." Ele falou: "Ah, tá bom, você tá precisando pode ir." <chuckles>
Hu Sério?
Sério, foi meio assim aí eu cheguei no Canadá, sem falar inglês, sem conhecer ninguém. Eu não sei nem como eu cheguei na casa lá que eu que eu ia ficar, porque na época, acho que foi 2012, para falar a verdade, nem telefone eu levei. Não tinha GPS, não tinha nada. Levei um papel fui no
Uhum. Como você conseguiu?
<chuckles> Sabe, quando você entrava no Google Maps e imprimia o papel antigamente, você lembra disso?
Lembro com com as direções, né?
Ah, é muito legal, muito legal. Aí eu fui com as direções e sim
Mas você foi a pé mesmo?
E Eu peguei o o ônibus, uma balsa e era muito longe, mas aí eu não falava inglês. Eu fui mostrando o papel pra todo mundo. <chuckles> Eu fui mostrando o papel pra todo mundo no meio do caminho e
Gente, eu tô chocada. <laughs> Até chegar.
Até chegar, estava uma chuva, eu carregando 2 malas, eu lembro até hoje, um frio que eu nunca vi igual. Mas foi legal, foi engraçado.
Que perrengue, é? <laughs> Quando você chegou, né, na sua casa com 18, 19 anos e disse quero ir embora, né. Tô tô tô caindo fora. Como foi que aconteceu isso? Como foi, assim, todo mundo fo concordou, seus pais teve alguém que disse tá louco? Vai fazer o que fora? <chuckles>
Ah. Hum, minha mãe foi mais foi assim, eh, foi mais legal, entendeu mais. Meu pai não, meu pai não queria que eu fosse. Mas eu queria ir, né, eu queria no começo eu falei pra eles que eu iria voltar em 8 meses, mas na minha cabeça foi eu nunca mais volto.
É nunca mais. <chuckles>
É, eu falei eu vou virar canadense. E foi o que aconteceu, né, quando a gente quer algo, a gente corre atrás, tudo acontece, parece difícil mas a gente consegue tudo que a gente quer, se você acreditar de verdade, né.
<laughs> É, né, as pe É verdade, é só ter o foco, né, naquela coisa e não desviar a atenção. Que o problema acho que é esse, né, que as pessoas têm um objetivo, aí no meio do caminho, ah, acontece isso, ah, arrumei um trabalho assim ou qualquer coisa, né, que acon ah, me envolvi com uma pessoa e aí esquece completamente do plano original. <chuckles>
<chuckles> Sim, verdade. Sim, eu cheguei lá, eu fui estudar, não entendia nada na escola, não entendia o professor, aí depois disso, <chuckles> eu não tinha dinheiro pra pagar pra pagar a casa, no segundo mês, eu tinha que arrumar um trabalho e não falava inglês, foi engraçado.
E se desvia, né. <chuckles> Nossa. Como foi? <chuckles> Não, legal é que agora hoje em dia você conta sorrindo, né, que quer dizer que su su superou e no final das contas deu certo. E como como que foi? Você conseguiu arrumar um trabalho depois?
Vo vo vou contar uma história aqui, que eu não eu não entendo até hoje, tipo não tem explicação, e eu não entendia inglês na época. Eu achei eu estava olhando o jornal, eu achei emprego, limpador de churrasco, eu falei: "Que que é isso, limpador de churrasco, eu nunca vi isso na vida, mas beleza." <giggles> Aí, eu fui, mas o engraçado que foi loucura essa história, num entendi. Eu cheguei lá, era 3 crianças tipo, aí 12 anos de idade, de de terno, e aí e aí eu olhei assim pra eles, eu eu pensei: "Será que eles estão levan me levando para o pai deles?" Aí aí beleza, a gente subiu, aí era um um escritório, eles mandaram eu sentar lá, e as 3 crianças entraram dentro da sala e começaram a me entrevistar e eu nem nem falava inglês ainda, eu não entendi nada direito.
Aham. É, nem eu. Uhum. <laughs> Aham. Não, não acre É sério. Gente, que surreal.
Aí, o o o pior que eu olhava sério, eu te juro, eu olhava assim pela sala, e era só adulto no computador e ninguém ligando para as criança, tipo, uma coisa que eu não entendo até hoje, é uma loucura e num acho que nunca vou ter explicação pra aquilo. Sim.
As crianças estavam Parece cena de filme, né, as crianças, eh, conduzindo entrevista de trabalho.
Sério. 5 caderninho e eu não entendia nada, eu só só entendi qual o seu nome, quantos anos você tem, o resto eu não entendi nada, eu falei: "Quando a gente não entende nada a gente fala sim pra tudo, né?" <chuckles>
É verdade. E aí, como que desenrolou essa história?
Aí, depois eles falaram pra mim, tá bom, pode ir, e nunca me comu me mandaram mensagem, nunca mais nunca mais vi eles, por isso que eu não entendo isso até hoje.
Que esquisito! Nossa! Você conseguiu no final, assim, arrumar algum trabalho?
Depois eu achei um de lavagem de carro. Lavar carro não precisa falar inglês, né. É só pegar a mão e pá.
É. Ao contrário. Menos você sabe falar melhor, né? Porque trabalha mais. <laughs>
Sim. Mas o pior foi que era bem puxado. A gente lavava 80 carros por dia, eu acho ali mas mas fo era um começo, né.
Nossa, são tantos. É ca é carro, viu?
Mas era 4 pessoas por carro, passava o carro e ia 4, pum, passava outro e ia 4.
Ah, rapidinho. E me conta uma coisa. Quanto tempo você ficou no Canadá?
Não era sozinho. Eu fiquei no Canadá acho que foi 13 anos. 13 anos. Bastante tempo.
<gasps> 13 anos? Ah então você conseguiu se estabilizar, né, a assim, encontrar um ponto de equilíbrio, né, em em algum trabalho pra se manter ali.
Sim. Sim, depois eu trabalhei em construção. Depois eu abri minha eh minha própria empresa de transporte. Fechei e abri uma loja de colchão. Fiz de tudo. <chuckles> Tudo pra sobreviver hoje em dia as coisas estão um pouco difíceis, né.
<laughs> É verdade. Tem que saber se reinventar, né. Acho que o um o con o conceito, né, de inteligência na natureza é quem sabe se adequar às dificuldades, e às adversidades. Então, quem consegue sobrevive, né. <laughs>
Mas Sim. Uhum. Sim. Mas eu me orgulho de onde eu cheguei.
E como que foi? Você ainda mora no Canadá?
Não. Agora eu e eu mudei pra Tailândia, e agora eu me mudei pro Vietnã faz 2 semanas. <laughs>
Ah, pode me contar aí. Como foi que você foi parar na Tailândia primeiro?
É porque eu fui uma vez pra Tailândia em 2017. Por 5 dias, aí eu amei. Aí eu voltei em 2018. Aí eu voltei em 2019. Aí, a última vez que eu fiquei mais tempo foi 2022. Eu fui eu fui eu fui pra Tailândia, eu conheci uma menina.
Uhum. <laughs>
E eu fiquei na Tailândia 3 meses, eu ia ficar uma se acho que 2 semanas eu fiquei 3 meses. Fiquei com ela. Aí eu casei na Tailândia.
Sim.
Casei com ela.
Ah.
E a nossa lua de mel foi no Vietnã, no lugar que eu tô agora. Por incrível que pareça. E
Olha só, e não foi nem e não foi nem combinado então, né? Assim, a lua de mel vai ser ali onde a gente vai morar.
Hum, não. Não. Mas aí depois de 2 meses a gente separou. <laughs>
Nossa!
Depois de 2 meses a gente separou.
Gente, que vida turbulenta! Cheia de ação, hein?
Né? A gente separou, eu voltei pro Canadá e depois do Canadá eu falei: "Ah, vou pra Tailândia. Não vou ficar no Canadá não, nesse frio. Vou pra Tailândia ser feliz." <giggles>
É depois que você conhece, né, o ot outro um outro clima, tudo diferente. Quem é que quer voltar pro frio? <laughs>
É. Eu amo a Ásia. Aí eu fui pra Tailândia, no começo eu fui gastando meu dinheiro, mas depois eu arrumei um trabalho, professor de inglês na Tailândia. <laughs>
Imagi tá vendo que coisa?
Sim, mas tipo é me meu inglês não é tão bom, tipo eu falo normal, só que tipo, mesmo 10 anos de Canadá tipo, eu nunca eu estudei 4 meses de inglês, eu falo bem, ouço bem, mas tipo, sabe, hã.
Olha só. Mas a a base, né, assim, linguística tipo não é que foi que f você fez cursos de gramática, ah, mas se pra eles está bom né paciência.
<laughs> Até o meu português não é bom. <laughs> Aí <laughs> aí
<laughs> Não. <laughs> E aí como é que foi essa mudança, né, o período que é como você sentiu na hora ali que acabou o casamento voltou pro Canadá, e você decidiu que não queria, né, mais viver ali no Canadá. Eh, como que você se organizou? Depois você voltou pra Tailândia, não é isso? Pra morar.
Sim, porque eu estava pensando, Canadá você faz dinheiro mas você não é não é feliz, na Tailândia você não faz dinheiro mas você é feliz, eu tentei equilibrar os 2, aí eu pensei: "Já que eu vou ter uma eu vou ganhar pouco, mas eu vou sobreviver, mas eu vou ser feliz." Então eu larguei o Canadá pra felicidade mesmo.
<laughs>
Pra ser feliz.
Ah, que legal eu acho que eu acho que um é é é o é o sentido da vida, né? Que também não tem sentido só viver pra trabalhar imagino.
É porque o o Canadá, sei lá, um lugar frio, as pessoas são, sei lá, é tudo mais difícil, e a Tailândia tipo, o Brasil é bom só que é muito perigoso, eu não vou voltar para o Brasil, então a Tailândia é como se fosse um Brasil mais seguro para mim, as pessoas são legais, eu me sinto bem, eu eu aprendi tailandês em 5, 6 meses, foi até fácil.
Uhum. Uhum. Olha só. Como você se sentiu, né, na hora, assim, que você se mudou de mala e cuia <giggles> do Canadá pra Tailândia? Qual foi o sentimento que você teve quando você colocou os pés ali que começou, né, a cair a ficha de: "Ai meu Deus, eu tô aqui, eu estou morando aqui."
<laughs> É, tipo loucura porque eu eu só viajava, ficava uma semana ali, ficava 2 meses, e aí eu falei: "Nossa, agora eu tô aqui eu vou aprender tailandês, eu vou vi vou virar tailandês." E
<laughs> Aonde você vai você se adapta, né?
E eu sou aquela pessoa, até quando eu fui pro Canadá que, não é porque eu não gosto de brasileiro, eu queria mesmo falar inglês então eu não andava com brasileiro, eu só andava com asiáticos no Canadá, coreanos, japoneses, aí na Tailândia a mesma coisa, eu não andava com os estrangeiros, eu eu ia nos lugares que os tailandeses iam, tinha até lugar que eu ia que eles falavam: "Nossa, como que você sabe daqui? Nossa você é o primeiro estrangeiro a entrar aqui, uns lugares, assim, que dá medo, que você não tem ideia." <laughs>
Uhum. Aham. <laughs> Ai eu acho que esse eu eu assim, também sou imigrante, eu acho que o segredo, né, pra aprender bem a língua e se enturmar bem no lugar, é esse que você falou, né? É não procurar o Brasil ou o seu país de origem, por exemplo, eu tô na Itália, eu não procuro o Brasil na Itália, se eu conheço alguém acontece de conhecer, ok, mas eu não fico procurando, né, porque isso eu acho que atrapalha um pouquinho, né? A a gente de se enturmar.
E eles Sim. Sim, porque tem pessoas que vão para outros países e e só procura brasileiro, e não conhece nada da cultura, e ainda reclama da cultura, não aprende inglês, não aprende outra língua, não come outras comida.
Uhum. É porque tá sempre falando português. Uhum.
Sim, tipo, hum, é melhor voltar pro Brasil na minha opinião, porque a pessoa vai pra outro país e não quer não quer fazer nada diferente, não quer aprender nada diferente, não quer falar a língua do país, é e ainda falam mal. Então, não sei não sei o que eles estão fazendo lá porque a o legal de viajar é conhecer cultura nova, eh, aproveitar, conhecer pessoas nova, é tentar se comunicar mesmo não falando a língua, que é a coisa mais legal.
E ainda fala mal, né? Uhum. Sim. É, mas é assim que se aprende, né. Isso, é assim que aprende, né. Se esforçando ali no porque quando a gente tem a opção de falar o o português por exemplo, aí a gente claro vai pra opção mais fácil, né?
Sim. Sim, porque tem
Qual o conselho, né, que você daria pra alguém que tá no meio dessa caminhada, e ainda não teve esse momento de orgulho, né, da sua trajetória, eh, e tem só vontade de fazer e ainda não deu o passo?
É parar de pensar, porque as pessoas pensam muito hoje em dia, você para se você quiser algo, para de pensar e vai, porque quando você vai não não tem jeito, você tá ali e tem que dar certo, você não tem escolha, você tem que fazer tudo pra dar certo, mas se você ficar pensando você nunca vai. Até hoje, tipo, depois de 15 anos eu ouço meus amigos que falavam ah vou sair do Brasil, vou fazer não sei o quê, e ficaram só no pensamento então eu acho que você tem que ter mais eh, mais atitude, mais coragem, pensar menos e agir mais. <laughs>
<laughs> Não fizeram nada. Hum. Uhum. Me diz uma coisa, desses amigos, né, que tinham tantos planos, eh, algum deles te deram força, né, entusiasmo quando você quis, deci decidiu mudar?
Sim, um amigo deu, falava: "Nossa, eu me espelho em você, eu queria ter a coragem que você tem, vo era pra ter um filme da sua vida, você eu não tenho dez por cento da sua coragem, você ir pra um país novo." <laughs> Né.
Ah. Olha só. <laughs> Então. Tá vendo? Então assim, você acha que o momento qual o momento desses to dessas to todas as mudanças que você teve, né, que você fez. Qual que foi o momento específico que você se sentiu, assim, poxa, eu sou cara. Eu consegui, tô orgulhoso de mim.
Hã. Quando eu peguei o passaporte canadense, depois de 4 anos de Canadá, eu peguei o passaporte canadense e falei: "Nossa, agora sim, esse era o meu sonho. Sim, venci. <laughs> Sou canadense agora." <laughs>
Venci. <laughs> Maravilhoso. Que legal, olha, muito obrigada, né, por compartilhar essa experiência foi um prazer.
Uhum. Legal falar com você também, obrigado.
De nada, <chuckles> até mais, até a próxima.
Até.